Ừm, mình hoàn toàn hiểu.
Ấy, thì mình
Sau cái cuộc trò chuyện ngày hôm nay với bạn thì mình hiểu được rằng là, ờ, mình hoàn toàn cảm thông với những cái áp lực công việc của bạn và mình cũng thấy bạn rất là sáng suốt khi mà lựa chọn nghỉ việc và chọn lựa một cái công việc khác là freelance như hiện nay. À, và những cái cách mà bạn chia sẻ là xử lý những cái áp lực công việc như là tập yoga, rồi đi bộ, rồi nói chuyện với ba, tất cả những cái cách đấy, ờ, cũng là một cái nguồn tham khảo tốt với mình, để mình, à, xử lý những cái áp lực stress trong công việc và cuộc sống của mình. Thì mình thực sự rất là cảm ơn những chia sẻ của bạn. <chuckles>
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Thì nói thiệt sự á thì theo mình thấy là khi mà mình làm mình làm việc, mình trải qua những cái stress thì thật sự mình thấy ai cũng trải qua stress hết. Cho nên là giống như mình nói á, cái cách của mình đôi khi nó không thực sự áp dụng cho tất cả mọi người, nhất là những người nào mà phải đi làm sớm rồi về khuya nữa thì càng khó. Nên thường á mình cũng thấy là có nhiều người họ đề xuất việc đó là một á là khi đã về tới nhà rồi thì ngưng, hông có đụng gì tới công việc hết, muốn nói gì tới công việc thì để ngày mai làm rồi hẵng ấy. Và cách thứ hai nữa là mình thấy họ cũng hay kêu á là tập hít thở.
À. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm. À! Tập hít thở. Ô kê, mình hoàn toàn đồng ý. <chuckles>
Ờ. Đúng rồi, đấy, tập hít thở, rồi chú ý ăn uống, ngủ nghỉ, tại mấy cái này nó quan trọng lắm. Công việc thì có thể đổi. Đúng rồi! Bạn nói đúng rồi đó. Cho nên là mình thấy rằng là phải công nhận một điều là ăn uống được thì mới có sức đối phó, không làm được cái này thì làm cái khác thôi. Cho nên là, nói chung là, cũng nhờ có bạn thôi, nhờ bạn đề cập tới cái chủ đề này thì mình mới có cơ hội để mình chia sẻ, chứ nếu không thì thật sự rằng là, ờ, mình cũng hông biết là có thể chia sẻ ra cái việc mình đang bị áp lực như thế như thế nào luôn á.
Ờ. Ờ, đúng rồi. Ăn được ngủ được là tiên mà, đúng không? <chuckles> Ô kê. Ô kê. Ô kê, cảm ơn bạn nhá. Cảm ơn bạn. Hy vọng là sẽ được lắng nghe bạn ở những cái cái cuộc nói chuyện tiếp theo. Cảm ơn bạn và hy vọng là với cái công việc mới này thì, à, mình sẽ ít gặp stress và ít phải xử lý nó hơn nhá. Rồi cảm ơn bạn, chào bạn nha!
Ừm. Thì cũng ừm, cảm ơn bạn rất là nhiều vì vì đã lắng nghe mình nha. Ừm.
Ô kê. Ô kê.

Mình nghỉ cũng được mấy tháng rồi, giờ mình làm freelancer luôn, nó sẽ cân đối và linh hoạt thời gian hơn. Tại vì á, cái chỗ đó nó toxic quá bạn hiểu hông? Tức là nó ngoài cái việc là áp lực ban đầu ra, tới, ơ, hết năm ngoái hết tháng 12 năm ngoái vô vô Tết á, là cái người mentor của mình á nghỉ cái là một mình mình ôm toàn bộ công việc của cái người đó, mà mình là người mới, mình mới được đào tạo có 2 tháng à.
À! À. À. À. À, à. À. Ừm.
Đấy, mình cứ phải vừa làm rồi vừa xử lý vấn đề, mà gặp ngay lúc đó công ty bị thiếu người nữa bạn, kiểu, giống như nó thiếu trầm trọng luôn, các có một bộ phận nó thiếu người hoàn toàn luôn, thế là tự nhiên cái đẩy hết lên trên đầu mình làm. Mà mình ăn mình cũng không có lương nữa, mình nhấn mạnh là không có lương luôn á, trời ơi!
Ừm. Ừm. Ừm. À! Không có lương á? Không có lương mà đi làm á? Hả? <laughs>
Ờ. Thì, thấy bạn thấy hông? Cái vấn đề nó vậy đó, kêu xin ký hợp đồng mà xin từ cái hồi mấy tháng trước không ký, để tới lúc mình ôm một đống việc như vậy đó.
Ờ. Ờ. Thế thì bạn, mình nghĩ là cái quyết định cái quyết định nghỉ việc của bạn là sáng suốt đấy, đúng không? Mình làm một cái môi trường nào cũng thế, nó mình phải có được đảm bảo được cái quyền lợi, ít nhất là cái quyền lợi tối thiểu là lương bổng các thứ là nó phải rõ ràng ngoài cái cái việc là môi trường, đúng không? Thế thì, ờ, ừm, lựa chọn là rời đi, buông bỏ cũng là một cái cách mà mình nghĩ là là bạn đã thực hiện nó một cách rất là hữu hiệu. Ờm, công việc của của mình, tụi mình hiện nay thì nó cũng không thiếu, đúng không? Quan trọng là là là là cái cái việc nó phù hợp hay không thôi, và cái việc mà cái việc đấy nó không phù hợp với bạn này. Bạn là một người thiếu thiếu thiếu chuyên môn ở trong cái cái cái lĩnh vực đấy, và cái mình nghe được thì mình cảm nhận được là cái công ty của bạn thì là ờ nó toxic này, nó, ờ, không có cái lộ trình cho cái người người làm việc, ờ, cái lộ trình thăng tiến hay cái lộ trình tuyển dụng các thứ nó cũng chưa thực sự là là OK, cho nên là bạn đã chọn rời cái môi trường đấy. Ờ, thực sự đấy là mình mình nghĩ là một cái quyết định rất là tuyệt vời đấy!
Thì cũng đâu có ấy đâu. Ờ. Thì đó. Ờ. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng rồi. Ừm. Đúng. Thì cái thằng ừm. Thì lúc đó là mình bị ôm đồm nhiều việc quá, mình cũng từng có lên tiếng, tại vì á, cái việc mà bạn ôm quá nhiều việc mà không phải là phận sự của mình và còn hông được tăng lương nữa cơ, mà làm công việc này nhiều khi á hả, 9:00-10:00 tối còn phải làm. Mình chưa có nói tới cái chuyện là được nghỉ ngơi luôn, 9:00-10:00 tối vẫn còn phải làm. Thì lúc đó là mình có trước trước khi mình nghỉ, mình đã đi nói chuyện với sếp, tức là mình cũng rất là, kiểu như, biết ơn cái người này, tại vì người này cho mình cơ hội học hành rồi làm việc mà, mình mới quen công việc chứ, đấy. Nhưng mà tới lúc nói á, thì bị người đó nói là mình thiếu trách nhiệm, mình là cái đứa vô trách nhiệm, mình không biết chịu trách nhiệm, thấy việc khó là muốn đùn đẩy cho người khác, trong khi thực tế là cái việc này là quá sức của mình.
Ừm. Ừm, đúng rồi. À. À. Ừm. Ừm. Ừm. Ừm, ừm.